ちょっと前ならまだね、あの、例えばマンション買っておけばね、ものすごく値上がりしたんです。今もう、ものすごく高くなりすぎちゃって、逆に大変ですもんね。
いや、そうですね。いや、そうなんですよ。<chuckles> なんで、そう考えると、ま、おそらくこのインフレって、ま、続く、ま、そういうことはじゅじゅうねんにじゅうねん単位で続くと思うんですよ。たつ時に、もう、これはもう、どうしょうもない事実なんで、もう、ある程度、こう、わわなんすか、いまあ、時代に翻弄されるじゃないですけど、もう、ししょうがない部分があるから、ま、貯蓄に回す割合を増やすっていうか、意思決定が必要なんですかね？
<laughs> ええ。 ずっと続きますね。ずっと続きます。ん、はい、続きますね。ええ。 ええ。 はい。 はい。 NISA とかどうですか？
ああ、ま、ちょくちょくやってはいるんですが、とはいえ、こう、額が、あの、ちっさいので、あまりその、あの、インパクトがない状態ではありますね、今は。
はい。 ああ。 額はもうちょい増やしてもいいですし、あと意外と意外と何年か後、数年後って考えると、た貯まってるもんですよ、ああいうやつって。
ああ、やっぱそうですか。
うん、株価が、ま、上がっていくじゃないすか。インフレに合わせて。だからインフレ連動資産を持ってかないと、先々本当苦労することになりそうな気がしますよ、え。ええええ。
確かに確かに。 いや、そうですね。なんか、そう考えると、こう、真面目に、いかに飲み会以外、お金を使わない趣味を作るかっていうとこにフォーカスして良さそうですね。
え。 あ、はい。